Yun, isa pa yun, di ba?
'Di ba? napaka nakaka-miss nakaka-miss yung mga ganong araw na talagang, ano, parang mami-miss mo yung pag kasi ano eh, dati iniisip natin na gusto na natin matapos yung pag-aaral or mag-summer na, eh, nung nararanasan natin na nasa bahay nalang tayo lagi, parang gusto na nating pumasok kasi iba yung ambiance iba yung feeling na nag-aaral ka talaga nang nasa school.
Oo. Oo. Mismo. Eto pa eto pa eto pa, yung ano, 'di ba noon, 'pag yung tradisyunal ah. Di ba 'pag in-announce na sa radio o kaya sa TV, may bagyo, walang pasok, eh, di lahat tayo tuwang-tuwa 'di ba? Tuwang-tuwa tayo, pero <chuckles> pero nung online classes nung meron nang online, wala ng excuse, kahit may bagyo papasok ka sa online.
Mhm. Oo. Oo. Mm, totoo. Oo, nagpa-party. Oo, wala kang dahilan. Oo. Kasi nasa bahay ka lang, wala kang wala kang choice, wala kang 'baga naka-ano na, naka-automatic na dapat mag-in ka kasi nasa bahay ka lang naman nun eh. Di ba wala namang pipigil sa inyo, mas unless nalang kung binaha kayo, na wag naman sana, yung di ba parang, ano eh, ang dami talagang perks talaga ng online classes, sabihin ko, Oo, inaamin natin maraming perks siya, pero at the same time marami din kasi siyang ano, um, bad side or marami din kasi siyang effect na hindi naman okey na. And ayun, um, speaking of ano, um, dahil isa din sa dahilan kung bakit ano kung bakit
Di ba? Oo. Tama, tama. Mismo. Oo. Oo naman. Oo.
ay yu epe epekto talaga ng online classes, kung alam mo yun yung parang almost 3,000,000 million or 6,000,000 million ng estudyante sa Pilipinas is illiterate or hindi marunong umintindi or hindi marunong magbasa.
Yung ano? Oo. Ah.
Kumbaga ma mababa na yung ano nila mental nila kasi parang more on search-search na lang puro AI kasi parang hindi na sila nag-iisip more on kasi nga, isang salita lang nila kaya nilang i-type sa AI isang hingi lang nila ng ganito, magagawa ng sagutan ni AI parang ano na parang, nagfo-focus kasi tayo masyado sa ano sa mga online na bagay, to the point na nawawala na yung essence ng pag-aaral natin.
Oo. Oo. Tama, tama. Tama, tama. Mismo.

'Yan, oh nga.
Or yung hindi na natin nararamdaman yung essence ng pagpasok sa school or pagkakaroon ng maayos na communication. Kasi parang ano, eh, isa rin yun i iyun din yung isa sa nasisira sa tech ano sa z pag ju ano ka na, 'pag naka online classes ka lang compare dun sa talagang tradisyonal kasi nawawala yung maayos na communication skills mo kasi wala ka ng nakakausap, eh. Kumbaga wala ka ng kasama or kumbaga puro na lang kayo online, puro chat, okey nagre-research sa school but wala kayo yung normal na communication sa isa't isa, ganun. Sa'yo ba ano yung sa tingin mong pagkakaiba or pinaka bad side or and good side ng pagka pagkaka pag-aaral ng bip ano, online classes.
Oo. Tama, tama. Oo. Tama, tama. Oo nga. Tama, totoo. Mismo, mismo. Online.